มีเรื่องอยากจะระบายอะค่ะ พอดีแบบแฟนเราอะค่ะ อยู่ ๆ อะก็มาขอพักความสัมพันธ์ระหว่างแฟนเนี่ย อยู่ ๆ จะให้กลับไปแบบเหมือนห่าง ๆ กันสักพัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็งงนะคะ เราก็เลยไม่รู้ว่า จะเหมือนแบบจัดการอารมณ์ตัวเองอะไรยังไง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อือ อืม งั้นขอถามนิดหนึ่งครับว่า อันเนี้ย เขาอะได้บอกเหตุผลไหมว่า เออ อยากจะขอพักเพราะอะไร? แล้วต้องพักกันนานแค่ไหนอะครับ?
โอ้โฮ อันนี้นะคะ พอเขาพูดมาเนี่ย ก็เหมือนละครฉากหนึ่งเหมือนกันนะคะว่า เหมือนเขาแบบว่าเขาก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกัน เขาก็รู้สึกว่าเราอะ เหมือนตัวเขาเอง ความสัมพันธ์ของเราอะ เหมือนความรักมันจืดจางลง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เหมือนแบบเขารู้สึกไม่เหมือนเดิม อาจจะเป็นคำพูดที่ดูแบบพื้นฐานนะคะ เหมือนฉากละครเลย แต่ขอ ถ เราก็ถามเหมือนกันว่า "ขอพักนานแค่ไหนอะ? เพราะว่าฉันก็ยังงง ๆ อยู่เหมือนกันว่าเธอจะเอายังไง?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็บอกว่า "เดี๋ยวช่วงเนี้ยก็พักกันไปก่อน" แล้วก็บอกเป็นประโยคปลายเปิดมากเลยค่ะ ไม่มีแบบว่าระยะเวลาที่ชัดเจนว่า ถ้าวันไหนที่เราหรือเขาพร้อมอะค่อยมาคุยกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ "เอ๊ะ คืออะไร?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม อา ครับ อืม อืม อ๋อ ครับผม แล้วทีเนี้ยอะครับ อันเนี้ยเข้าใจเลยนะ เพราะว่าทุกความสัมพันธ์บางทีก็อาจจะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างเนาะ แต่ทีเนี้ยครับในช่วงของที่พักเนี่ยมี ยังมีแบบเขาตั้งกติกาไหม ไหม ว่าแบบ เออ เราสามารถคุยกันได้เหมือนเดิมนะ ยังอะไรกันเหมือนเดิมนะ มากินข้าว มาอะไรแบบนี้ หรือว่าแบบพัก แล้วก็คือต่างคนต่างหายไปเลย?
อา อา ความสัมพันธ์คู่เราอาจจะแบบเป็นงง ๆ นะคะ ขอพักแต่ก็ยังอยู่ ใช้ชีวิตอยู่บ้านเดียวกันน่ะค่ะ ก็งงเหมือนกัน แต่ว่าเหมือนแบบว่าบางวันก็แบบว่าทะลึ่งตึงตังส่งข้อความมาว่า "คิดถึง" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ อ้าว! ขอพักแบบไหน? เธอขอฉันพัก แต่ว่าความใกล้ชิดเธอก็ยังให้ฉันเหมือนเดิม แล้วมันเป็นเหมือนบ่วงที่แบบว่าคล้องคอเราเนี่ยแหละค่ะว่าจะไปต่อ หรือพอแค่นี้ หรือยังไง เพราะว่าจิตใจลึก ๆ ก็ยังเป็นผู้หญิงอะค่ะ ยังรู้สึกว่าเขาจะกลับมาไหม หรือเราจะต้องเดินต่อ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ครับ อ้าว อืม อือ ครับ อืม อืม ครับ อา อืม อันนี้ก็แบบออกแนวกั๊ก ๆ นิดหนึ่ง แต่ว่า อืม ก็เข้าใจเลยครับ บางคนก็ เอ่อ อาจจะยังแบบขอไปใช้เวลาส่วนตัวคิดไตร่ตรองอะไรให้ดีก่อน ก ม มันก็อาจจะมีแบบนี้ได้เหมือนกัน ทีเนี้ยครับ เอ่อ ตอนนี้ โอเค ยังอยู่ด้วยกัน แล้วเรื่องการเงิน หรืออะไรแบบเนี้ย ยังมีแบบ มีปัญหามีอะไรกันไหมครับว่าแบบ เฮ้ย! คุณมาใช้กระเป๋าเงินเรา หรือว่าปกติก็คือแบ่งของใครของมันอยู่แล้ว?
อา ใช่ อา ค่ะ โอ้โฮ! ปัญหานี้หนักอกหนักใจคะ เพราะว่าทำธุรกิจด้วยกัน แต่ว่าก็คือแยก เขาเรียกว่าแยกกระเป๋ากันอยู่แล้วคะ เพราะต่างคนต่างมีเงินเดือน ที่แบบตีเป็นเงินเดือนอะเนาะ แต่ทีเนี้ยคะปันผลไงคะ เราก็ไม่รู้ว่า สมัยก่อนน่ะเขาก็ให้เราเก็บอะเนาะ แต่ว่าถ้าขอพัก อย่างเงี้ย แล้วเก็บยังไง ต้องแบ่งยังไง ต้องจัดการยังไง แล้วเรื่องงาน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาขอพักความสำคัญ อย่างเงี้ย แล้วฉันจะไปอยู่จุดไหนของบริษัท อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นเหมือนความคิดต่อยอดไปเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ครับ โอ้โฮ! ครับผม อะฮะ อือฮึ ครับ อื้อฮือ อ๋อ เข้าใจเลยครับ แล้วยิ่งได้ทำงาน ต้องยัง ยังต้องทำงานด้วยกันอยู่ เป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบ ยากในการที่จะแบบ "เออ แล้วเราจะยังไงกันต่อดี?" ที่เนี้ยครับผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่ง แล้วตอนนี้เรารู้สึก หรือแบบตัดสินใจได้แล้วไหมว่า โอเค ถ้างั้นพัก งั้นเดี๋ยวเราก็จะไปหาอย่างอื่นทำแทน เราโอเค พักในความสัมพันธ์นี้ไป แล้วมีคนแบบให้เราพึ่งพิง พึ่งพา หรืออะไรแบบเนี้ย ยังแบบ ค คุยกับเพื่อนแทน ออกไปทำกิจกรรมที่เราชอบแทน หรือว่าปรึกษากับครอบครัว หรืออะไรแบบเนี้ย มีไหมครับ?
อา ใช่ ค่ะ อา มีค่ะ ถ้าที่พึ่งพิงทางอารมณ์ตอนนี้นะคะ ก็คือซีรีส์แนวตั้งค่ะ คือดูแล้วก็แบบ ดูแล้วก็อินอะเนาะ ดูแล้วก็แบบเหมือนทิ้งเวลาไปแบบว่า เหมือนลืมเรื่องตรงความเสียใจตรงเนี้ยไปสักพักหนึ่ง แล้วก็อีกอันหนึ่งอะค่ะ ก็คือคุยกับเพื่อนว่าแบบว่าเกิดเพื่อนสนิทนะคะ เพราะว่าอันเนี้ยเป็นคนที่อายอะค่ะ เวลาที่จะต้องเล่าให้คนที่ไม่สนิทฟังเนี่ย ก็อายเหมือนกันว่า เราก็ไม่รู้ว่า เขาอะจะคิดกับคู่เรายังไง? เพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าขอพักไงคะ เราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ เราก็เลยได้แต่ระบายกับเพื่อนสนิทว่า เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น อะไรอย่างเงี้ย แต่เราก็เข้าใจเพื่อนนะว่า บางทีเพื่อนก็ยังให้คำปรึกษาได้ไม่เด็ดขาดมาก เพราะว่าเขาก็คงกลัวเราอะค่ะกลับไป แล้วกลัวเขาก็คงจะเป็นแบบเหมือนได้กินอาหารสุนัข อะไรอย่างเงี้ย เราก็เข้าใจเขาได้นะคะ ส่วนครอบครัวเนี่ย ยังไม่กล้าเล่าค่ะ คิดแต่ว่า ถ้าจะเล่าให้ฟัง ก็คือต่อเมื่อที่จะตัดสินใจไปต่อหรือว่าจะพอเลย ก็คือบอกผลลัพธ์กับครอบครัวไปเลยค่ะ อันเนี้ยเราคิดว่า เราจัดการ อย่างเงี้ย สำหรับคุณคิดว่ามันดีไหมอะคะ?
อืม <chuckles> อา ครับผม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม จริง ๆ แล้ว ผมว่า มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจน แล้วถ้าเราไปพูดกับทางครอบครัวให้เขารับทราบเลยเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่า เออ แล้วยังไง ตอนนี้ แยกกันอยู่ก็ยังไม่ได้แยกกันอยู่ ตกลงว่าคบกันอยู่ ก็เหมือนจะคบหรือก็ไม่คบด้วย มันก็แบบก้ำกึ่ง ๆ อยู่ดี ทีเนี้ยครับ ถ้าคำแนะนำที่ผมจะให้ได้ดีที่สุดในตอนนี้เนี่ย ก็อาจจะเป็นว่า อาจจะต้องลองคุยกันแบบจริงจัง สัก 1 ครั้ง 2 ครั้งดูเลย แบบคุยกันด้วยเหตุผลนะครับ ไม่ใช้อารมณ์ ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลของตัวเองเนาะ ก็คุยกันด้วยเหตุผลไปเลยว่า เออ เนี่ย ตกลงแล้วอะที่เราพักความสัมพันธ์กันเนี่ย เราจะยังไง? ท มีการปฏิบัติกันน่ะ ขอเป็นแบบรูปธรรมเลยได้ไหม? พักความสัมพันธ์อันนี้ เราจะทำแบบนี้ 1,2,3,4 แล้วเราต่างคนห้ามทำแบบนี้ใส่กัน 1,2,3,4 อะไรแบบเนี้ยครับ เหมือนกำ ก็เป็นการกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน เป็นการกำหนดการติดต่อ หรืออะไรแบบเนี้ยครับ ให้ชัดเจนไปเลย โอเค ถ้าสมมุติว่า คุยกันแล้ว เขาอยากอยู่คนเดียวก่อน โอเคได้ แต่วิธีการติดต่อล่ะ? โอ้ จะติดต่อแค่เฉพาะเวลามีเหตุฉุกเฉินไหม หรือมีแค่เรื่องงานไหม? หรืออะไรแบบนี้ ก็ต้องกำหนดกันให้ชัดเจนไปเลยอะครับ ผมคิดว่าตรงเนี้ย อาจจะต้องมีการแบบคุยกันจริง ๆ จัง ๆ ระดับหนึ่ง
อา ใช่ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ โอ้โฮ! อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าใจเราเอง ก็อยากที่จะเคลียร์ให้มันจบ ๆ เหมือนกันค่ะ เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเขาแทงกั๊กอะค่ะ เราจะไปต่อก็ไปไม่ได้ เราจะไปยังไงก็ไปไม่ได้ มีเพื่อนนะคะพูดติดตลกอะค่ะว่า "ก็หาคนอื่นไปเลย ก็คือแบบขอพัก ใช่ไหม เราก็แบบควรที่จะเปิดใจ เหมือนแบบว่า เหมือนหาที่รองรับแบบว่าทางด้านอารมณ์ แบบลองเปิดใจคุยกับคนอื่นไหม? อาจจะแบบทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ความรู้สึกคือ ไม่รู้จะจัดการกับจิตใจทางด้านเหมือนนางมารกับแบบเทวดาคุยกันในหัวอะค่ะว่า นางมารก็จะแบบ เธอคุยเลย เพราะว่าเหมือนเขาก็คงแบบ เหมือนถ้าเขาไม่กลับมาล่ะ? เธอจะได้แบบว่าไปต่อ แล้วก็ถึงกับคนใหม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย แต่เทวดาอะค่ะ ก็จะบอกว่า อ่า "ถ้าทำอย่างเงี้ย มันจะเป็นการที่แบบทำร้ายความรู้สึกเขาหรือเปล่า? ถ้าวันไหนเขากลับมาแล้ว เขารู้ว่า เราคุยกับคนอื่น" อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ล่ะค่ะ เราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อนางมารหรือว่าเทวดาดีอะค่ะ?
ครับผม ครับ ครับ อืม อืม อืม อืม ครับผม <chuckles> ครับ อืม อืม จริง ๆ อะครับ เรื่องเนี้ยไม่ได้มี ตัวนางมาร หรือเทวดาอันไหนผิดเลยนะครับ จริง ๆ แล้วอะ มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แหละเนาะ เพราะว่าในเมื่อเขาก็ไม่ได้ชัดเจนกับเรา แต่ทีนี้อะครับ ผมอยากจะ เอ่อ ให้ข้อคิด แนวคิดแล้วกันเนาะ แทน เป็นเหมือนคำ การกึ่ง ๆ คำแนะนำไปด้วยว่า ถ้าสมมติว่าเราหาช่วง หาคนคุยระหว่างนี้ไปเลย ข้อเสียตรงนี้อะครับ มันอาจจะมีว่า เอ๊ะ!
อา ค่ะ อา ค่ะ
คุณคุยกับคนเนี้ยนา เขาอาจจะมองได้นะครับ เขาอาจจะมองได้ว่า เอ๊ะ! คุยกันนานหรือยัง แอบคุยกันมาก่อนเราหรือเปล่า? หรืออะไรแบบนี้ อันนี้อาจจะเป็นข้อเสีย ทำให้เกิดเรื่องที่มันบานปลายยิ่งขึ้น ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกัน ทีเนี้ยอะครับ มันก็อาจจะเป็นข้อเสียอีกข้อหนึ่งด้วยตรงที่ว่า แล้วเราคุยกับคนเนี้ย ถ้าสมมติเกิดเราไม่ได้แค แบบไม่ได้ชอบเขา ฝ่ายที่เขา ฝ่ายที่เราไปคุยกับเขาอะครับ เขาจะรู้สึกยังไง? อันนี้เราก็อาจจะต้องมองในมุมนี้ด้วยว่า เออ เราก็คุยแค่เพื่อนแก้เหงา แค่เล่นไป แต่ถ้าเผื่อทาง ค ทางนู้นเขาคิดจริงกลับมา เราจะควบคุมตัวเองไหวไหม? เพราะว่าเราก็ยังมีพันธะกับคนนี้อยู่ เราก็ยังไม่ได้เลิกเด็ดขาด อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียได้ครับ แต่ถ้าข้อดีอะครับ อย่าง ถ้าจะให้ผมแนะนำเลย ถ้าสมมติว่า ทางแฟนของคุณเนี่ย เขา โอเค อาจจะกลับมาหรือไม่กลับมา ไม่เป็นไรเลยครับ เราก็แค่กลับมาดูแลตัวเองก็ได้ครับ ว่า โอเค ต่อให้ฉันมีเธอหรือไม่มีเธอ ฉันก็สามารถดูแลตัวเองได้ ฉ ฉันสามารถหาเงินเองได้ ฉันสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้ ไม่เป็นไรเลย เธอจะอยู่หรือไม่อยู่ อันเนี้ยก็อยากจะให้ อยากจะให้ลองคิดแบบนี้อีกทางหนึ่งเหมือนกันครับ เป็นคำแนะนำว่า เออ โอเค ตอนมีแฟนเราอาจจะแบบ ต ติด ติดแฟนนิดหนึ่ง หรืออยากจะใช้เวลาร่วมกันนิดหนึ่ง แต่ตอนเนี้ยครับ เรามีเวลาว่าง ก็อาจจะใช้เวลาของเนี้ย เป็นเวลาส่วนตัวของตัวเองไปเลย ทำกิจกรรมที่ตัวเองชอบ ไปเดินชอปปิงที่อยากซื้อของที่ตัวเองชอบ อะไรแบบเนี้ย ก็เป็นวิธีที่คิดว่าน่าจะดีกว่า ที่จะไปหาใครมาทดแทนครับ <chuckles>
อา อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ โอ้! ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา โอ้ ค่ะ ค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าลืมคิดไปเหมือนกันค่ะว่า ถ้ามันเกิดเหตุบานปลายเนาะ อีกฝั่งเขาก็สามารถคิดได้เหมือนกันว่า "คุยกันนานหรือยัง?" อย่างที่คุณบอกเนี่ยค่ะ เพราะว่าถ้าจาก อ่า เขาเรียกว่าคนรักเก่าแล้วกันค่ะ เขาเป็นคนอารมณ์ร้อน เขาอาจจะแบบเกิดเรื่องบานปลายอะเนาะ แล้วสำหรับคนที่คุยใหม่ มันก็ดูแบบไม่แฟร์กับเขาอะค่ะ ถ้าเขาจะรู้สึกแบบจริงจัง อะไรอย่างนี้ กับสถานะเราตอนนี้ก็ไม่ใช่ที่แบบว่าเหมือนเคลียร์ได้ขนาดนั้น อะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นคำแนะนำที่ทำให้ฉุกคิดดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ชอบมาก การที่แบบว่าให้กลับมาดูแลตัวเอง ว่ามา เพย์ ตัวเองบ้าง เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ เพย์ เขาหนักเหมือนกันน่ะค่ะ คือถ้าเรากลับ แบบว่าเก็บเงินเนาะ มา เพย์ ตัวเองบ้าง อันนี้ก็ซื้อความสุขตัวเองไปพลาง ๆ ก่อนที่แบบจะไปหาคนคุยอื่นน่ะค่ะ โอ้โฮ วันนี้ดีมากเลย แล้วเรื่องบ้านล่ะคะ ตอนนี้กลัวมีปัญหามากเลยค่ะว่าจะแบ่งกันยังไงดีอะคะ?
ใช่ ครับผม อืม ครับ อืม ใช่ ครับ <laughs> ใช่ อืม ตอนนี้บ้านเราช่วยเขาผ่อน หรือว่าเป็นชื่อใครอะครับ? ตัวเรื่องบ้าน
ชื่อ ชื่อเป็นแบบว่าผู้กู้ร่วมค่ะ
อืม ภาระอันนี้อาจจะต้องจบกันค่อนข้างยากเลยครับ เพราะว่าเป็นเรื่องของข้อคดีความ เป็นเรื่องของอะไรแล้ว ข้อกฎหมายนู่นนี่ไปแล้ว ตรงนี้ถ้าสถานะชัดเจนเมื่อไร อาจจะต้องมีการคุยกันอีก ถ อีกรอบหนึ่งจริง ๆ เลยครับ
อา ค่ะ อา โอ้โฮ! วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้สบายใจขึ้นเยอะค่ะ แล้วก็จะกลับไปรักตัวเองมาก ๆ แล้วก็ เพย์ ตัวเองมาก ๆ เนี่ย คิดแล้วค่ะว่าตอนเย็นเนี่ย ทิ้งความโศกเศร้าไปที่แบบว่าการชอปปิงเนาะ การดูแลตัวเองให้สวยงามมากขึ้น วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่ฟัง แบบว่ามาฟังคำระบายของเราอะค่ะ
ใช่ อื้อฮือ <laughs> ยินดีมาก ๆ เลยครับ แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี ทั้งเราและเขาเลยนะครับ
ค่ะ สวัสดีนะคะ
ครับ สวัสดีครับ